Allora sì, conta davvero tanto soprattutto delle "categorie" tra virgolette d di cui stiamo parlando, ma forse non solo dei film, ma anche delle serie in generale, quindi di qualsiasi media, e di come vengono rappresentati, appunto. Quindi può essere di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo. Possiamo parlare, quel l'esempio più zampillante, sono ad esempio le persone di colore, come vengono rappresentate esse, o implementate nella nella nei film.
Mh-mh. Ah-ah. Certo, certo. Per esempio mi viene in mente, ehm, la la serie de Il Signore degli Anelli, dove, molte persone si sono un po' indignate, per il fatto che abbiano messo degli elfi, ehm, di carnagione scura e quindi questa cosa, vero questa cosa è stata un po' un fenomeno mediatico, perché molti erano assolutamente d'accordo, giustamente, perché nei libri non c'è scritto che non ci siano, e invece molte persone la trovavano una cosa strana. Tu che pensi di questo?
Mh. Si. Mh, mh, mh. Eh! E stessa cosa, che volevo appunto discutere anche menzionando il film della Sirenetta, anche la persona è di colore nel live action. Eh, allora, lì è un tema molto, molto delicato, perché se consideriamo il contesto culturale e geografico, cioè ad esempio la Sirenetta è ambientata in Danimarca? Sai che di origine, in effetti, le persone della Danimarca non sono di colore.
Mh-mh. Ecco! Esatto, esatto. È vero. Mh-mh. Certo. Non è certamente, esatto, è Nord Europa quindi, insomma
Eh, infatti, quindi lì, è un tema molto delicate, e si comprende però entrambi i lati del pubblico: un pubblico che chiede più rappresentazione e qualcosa di più variato; mentre l'altro pubblico che invece, semplicemente, vuole richiamare la cultura specifica del posto. Uhm, perché dire un
Sì. Sì. Ma, secondo te, perché questa cosa avviene? Nel senso, si è legati a una certa etnia per abitudine? Si è discrimin nel senso, è una questione di discriminazione, oppure una questione di lasciare le cose come stanno, e di non volerle toccare, un po' di purismo, ecco.
Allora sì, è un conflitto di interessi, sia dal punto di vista qualcuno magari potrebbe anche interpretarla come discriminazione, per dire: "Come?! Non accetti una sirenetta di colore? Eh no!" Ma magari l'altro invece semplicemente, genuinamente, vuole che le cose rimangano così, quindi qualcosa di più tradizionale, di più originale, de alla storia vera e propria. Il problema è che, eh, nessuno dei 2 ha veramente torto, e nessun dei 2 ha veramente ragione. Eh, sì, è vero, bisognerebbe fare un po' di inclusione, ma non soltanto dal punto di vista delle persone di colore, magari possiam parlare esatto, anche della sessualità.
Mh-mh. Ah-ah. Certo. Sì. Certo. No, naturalmente. Ma tu ecco, e tu, che pensi di questa cosa? Da da questo punto di vista, tu come la vedi come messaggio, lo vedi utile, o lo vedi, come hai detto te, un po' parziale?